พวกใช้เงินเกินตัว จะ จะเป็นคนรอบข้างมากกว่าไม่ใช่ตัวเองครับ จะเป็น
อ้อ เหรอคะ ยังไงคะ?
จะเป็น จะเป็นเพื่อนมากกว่าพี่แบบ คือมันก็เป็นอารมณ์แบบ เออ บ้าน บ้านมีตังค์อะพี่ แบบ
อ๋อ
ก็คือ ก็คือแบบบ้านมีตังค์ แต่ว่าแบบตัวเองก็ ก็ ผมก็เข้าใจแหละว่า เออ ว่าบ้านมีตังค์ แต่ว่าอะไร เวลาจะใช้ มันก็ต้องวางแผนว่า เงินน่ะ ต้องแบ่ง ต้องแบ่งเก็บ แบ่งนู่น แบ่งลงทุน แบ่ง อะไรอย่างงี้บ้างพี่
เออ เออ ใช่
แล้วทีนี้มันแบบ อารมณ์แบบตี คือจะใช้คำว่าติดแกลมด้วยก็ได้พี่ เพื่อนผมคนเนี้ยติดแกลม
อ๋อ ติดแกลม โอเค เข้าใจได้
ครับ ใช้ ใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบอยากให้คนอื่นนับถือชูหน้าชูตา เพราะว่าสิ่งของวัตถุนิยมอะพี่ แบบเป็นคนแบบยึดติดกับสิ่งของว่า ฉันจะต้องมีของแพง อะไรเงี้ย แล้วเป็นเพื่อนผู้หญิงด้วยพี่ ซึ่ง
อ๋อ อ้อ อ๋อ โอเค
ผมเป็นคน ก็เป็นเพื่อนก็ตั้งแต่เรียนน่ะพี่ ตั้งแต่เรียนมหาลัย ก็เป็นคนธรรมดาที่อยู่เหมือนแบบช่วยเรื่องเรียน ช่วยเรื่องนู่นเรื่องนี่ อะไรมันด้วยอะ
ค่ะ เออ
ก็เลยแบบ จนมันมีวันหนึ่งแบบ มันอารมณ์แบบซึม ๆ อะ มาเรียนแบบซึม ๆ อะ ผมก็ถามว่า เป็นอะไร ก็บอกอารมณ์แบบ เอ่อ เงิน ก็ไม่แบบ เหมือนเดือนนี้แบบชนเดือนน่ะพี่ แบบไม่มีเงินใช้ ใช่พี่
ค่ะ หมุนไม่ทัน โอเค ทำยังไงอะคะ?
ก็เลยแบบ มันก็มาขอ มาขอยืมผม อะไรเงี้ย ผมก็บอกว่า ให้ยืมได้ แต่ถา ผมต้องถามว่า ยืมไปทำอะไร
เออ อา
อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันเป็นคนที่ใช้เงินไปกับแบบสิ่งที่มัน สิ่งที่มันไม่จำเป็นน่ะพี่ เออ ใช่พี่ ใช้คำนั้นก็ได้
เกินตัวใช่ไหมคะ? ไร้สาระเนาะ เออ ๆ ๆ ๆ นึกออกเลยค่ะ
แล้วผมก็ต้องถามย้ำ ๆ ว่าแบบยืมไปทำอะไร ถ้ายืมไปซื้อข้าว ยืมไปทำนู่น ที่ ที่ไม่ใช่ซื้อของอะไรที่มันไม่จำเป็นพี่ ผมก็ให้นะ ผมให้ เพราะ เพราะผมให้ไปประมาณ 2,000 ให้ไปซื้อข้าวอยู่ต่อถึงสิ้นเดือนอย่างงี้ แล้วถ้ามีค่อยเอามาคืน
อา อา อา อา